Возможно, это связано с тем моментом, когда я 1 раз там сел, к туда пришел, потому что, м, оно связано с таким достаточно, ну, тяжелым периодом в моей жизни. Вот и, пожалуй, это вот место, где я могу, поворачивая голову налево-направо, видеть абсолютно всё, что вот мне нравится. И не идти куда-то далеко. У нее какое-то вот особенное свое вот расположение, я не знаю, вот. Я как-то так, не знаю, ощущаю себя в на ней абсолютно спокойным, абсолютно таким приземленным, и могу думать абсолютно обо всём. И как раз до этой скамейки я пока иду, я прохожу по любимой тропе, тоже там через небольшой парк, вот, а, с выходом как раз вот к этой реке, и наслаждаешься вот природой. Если вот легкий ветер, особенно летом, вот это шелестение листьев, потому что деревья еще такие лиственные все, всё так классно, вот бегают там белочки какие-то.
М. А. Мгм. Мгм. М. Мгм. Ага. Ну да, и о осенью, наверное, красиво.
Осенью очень красиво, но вечером как-то холодает, но уже больше так обращаешь внимание на то, чтобы не было холодно, а, и ночью так, ну, виды уже такие, шелесты не послушаешь. Ну, кроме, а, шелестов листьев под ногами, конечно, тут это отдельная тема. Вот, но Мгм.
Ага. М. Мгм. А вот смотри, ты, например, вот, э, любишь эту свою скамейку, да, и ты там любишь размышлять. Ну, то есть, э, м, кажется, что тебе нравится там сидеть в одиночестве. А если ты, например, пришел, а там занято?
Да. Мгм. У меня есть всегда план Б, поскольку там, да, а, есть там такая штука, что это находится на таком прибрежье, и это место- оно усеяно травой. И я время от времени с ну, стараюсь, когда успеваю, взять с собой плед. Вот, и если скамейка занята, то я просто расстилаю себе на на этой траве пледик и на него сажусь. Просто не всегда хочется сидеть на пледу на пледе, потому что всё-таки земля- она такая твердая и бывает даже влажная, холодная. Вот, и наслаждаюсь.
<laughs> Понятно. <chuckles> Ага. А. Мгм. Мгм. Ну да, конечно, да. Ну, то есть, э, такое случалось, видимо, раз ты вот уже и про плед всё продумал, что приходишь, а там кто-то уже, кто-то уже сидит, размышляет, кому-то тоже, наверное, там нравится.
Да, несколько озеленённых джинсов всё-таки научили меня, что надо бы что-то с собой взять в такой ситуации, потому что жалко потом стирать всю эту одежду, а посидеть и насладиться моментом уже хочется. <laughs> Вот.
<laughs> <chuckles> Да, бывает, что трава и не отстирывается.

Да, это ассоциировалось отчасти с тем, что вот как в деревню к бабушке приезжаешь, и вот у тя свободное время, и ты просто ложишься на траву где-то в поле и просто отдыхаешь. А здесь вот этот вот морской бриз, вот эти шум моря, волны, бьющиеся о берег, э, птицы кричащие, и оно как-то вот так так было прекрасно, что каждое утро и каждый вечер вот обязательно туда приходил, и это было, а, так классно. Просто очень приятно и тепло.
Мгм. Ну, а вот ты сказал, что там, э, что там был какой-то крутой такой обрыв, да, правильно я поняла? А не было тебе страшно, что вот, ну, м, ну, обычно такой крутой обрыв как-то, ну, не знаю, может вызывать, да, какой-то страх?
Да, да. Мгм. Хм, как ни странно, вот никогда не было с н страха к высоте, потому что, не знаю, я вот как-то садился, ноги свисались, и я просто
М. Ага, у тебя даже ноги свисали с с обрыва?
Да, всегда всегда на краю сидел. Вот, да, мне очень нравилось. <chuckles> Вот и вот.
Ну, ничего себе, экстремально. <laughs> Вот родители-то твои не видели. <laughs>
<laughs> Да, они потом смотрели фотографии и такие: "Ага, молодец, <laughs> какой сын у нас, однако". Да, вот. Поэтому
<laughs> Ну, представляю. <laughs> Ну, главное, что тебе это нравилось, всё всё хорошо закончилось, и, э, ну, хорошо, в такой хороший какой-то опыт, да, и, э, м, воспоминания щас у тебя, вь у понятно, что такие какие-то тёплые, да, об этом месте.
Мгм.